Ya, evet, eee, doğru aslında, yani, uzun bir süre de, işte, yaz tatili modundaymışsın ve güneşli bir yerde, işte, çevren, Türkiye'deki çevren falan. O yüzden, eee, yani, ona adapte olmuşsun ve geldiğinde bocalaman, eee, çok normal. Peki, evi eee, evine ait bir şeyler sormak istiyorum. Mesela, tabii daha, emm, kapalı bir yer, yani, havanın kapalı olduğu bir yerde yaşıyorsun ama yine de mesela, eee, odana ya da oturma odası artık ner nerede daha çok vakit geçiriyorsan, çok ışık alıyor mu? Ya, bunlar da önemli.
Doğru. Tamam. Yani, evet, aslında evim, hani, 2 cepheli normalde. Güney ve kuzey gibi. Yani yatak odası ve mutfağımın olduğu taraf biraz karanlıkta kalıyor. Hani, çok fazla güneş almıyor ama genelde hani takıldığım, işte çalıştığım, odamın olduğu yer, salonumun olduğu yer, yani, normalde tabii ki cephe olarak açık. Önüm de çok açık aslında böyle, bayağı yeşillik, güzel bir peyzaj var ama, eee, sürekli hava kapalı. Yani, işte, bir anda 15 gün boyunca kapalı işte, 7 gün yağmur falan, sürekli böyle bir kafamı böyle bakıyorum, sürekli dışarı bakıyorum, sürekli bir rüzgâr var. Ha eee, böyle bir depresif, böyle şiir yazmalık bir ortam ama depresif şiir yani, şu an aklıma geldi. Ben de hiç böyle bu tarz havaları sevmiyorum. Tam aslında normalde yaz insanıyım. Alışıyorum aslında, böyle bir, i ü 3 yıldan fazladır dedim ya, böyle, a bir a bir ara böyle hoşuma gidiyor böyle bu, melankolik havalar. Ama şu anda sanırım böyle ayarlarım bozuldu yaz tatilinden sonra. Böyle dedim ki, "Ben evet, Akdeniz insanıyım ama nasıl geçecek burada devamı?" şeklinde böyle. O da benim bütün işlerimdeki motivasyonumu ne yazık ki söndürdü.
Hı hı. Hıı. Hı. Anladım. Anladım. Evet. <chuckles> Evet. Hıı. Anladım.